Я думаю, что это осторожность, потому что времени, ну, достаточно. Ну, всегда можно пойти после работы. Там же не до 12 ночи работаем. И погулять, и потусить, и чай дома попить. Ну, то есть как-то И вот если посмотреть, у них там единственная возможность завести друзей- это школа, и то, там школа меняется там 2 раза, и мо может быть, колледж, и всё. И т и и вот, а когда вот уже работа, ну, э, вот, к сожалению, вот коллеги- да, там могут там прирасти, но вот чтобы именно они куда-то вместе пошли в театр после рабочего время- вот этого нет. И то есть если они расходятся, вот кто ка кто-то увольняется или находит новое место работы, они не будут поддерживать общение. И, м, вот это для меня, конечно, н непонятно. Мгм. Да, да.
Мгм. Мгм. То есть связи обрубаются: был коллега, <chuckles> чего о нём переживать, еще такой же придет. И зачем с ним дружить? Он же будет такой же. <chuckles>
Да, о. сто процентов. То есть они как будто да, как будто они боя боятся вот эту энергию отдать, привязаться к кому. Вот эта боязнь привязанности, наверно, вот у них есть. И я я не знаю, с чем это связано. Это ни хорошо, ни плохо. Это просто вот по-другому.
Потом всё равно уйдет. <chuckles> Другой культурный код.
Да, вот. Так что я стала такая уже более непрямолинейная, <chuckles> более обтекаемая, более сдержанная, да, осторожная, да, да. Но при этом у меня всё-таки сохранилось вот это желание дружить, к н наладить какую-то коммуникацию, обрастать связями. И меня это как-то, н ну, не пугает. Вот.
Более сдержанная, <laughs> более осторожная. <laughs> Ну, с друзьями мир, конечно, повеселее и поинтереснее, <laughs> чем просто с коллегами, я думаю. <laughs>
Мгм, да, точно.